अ, मेरे साथ आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि अ, मेरा जो स्टूडियो है, जहाँ पे मैं अक्सर चित्रकला या ऐसी चीज़ें करता हूँ, वहाँ जाके मुझे वो जो प्रेरणा पहले मिलती होती थी, वो आजकल मिल नहीं पा रही है। अ, मुझे अ, कुछ ऊब-सी महसूस होने लगी है वहाँ जाके और सब कुछ पुराना-सा लगने लगा है। और एक जो मन में एक जज़्बा होता है कि आज स्टूडियो में जाके कोई नई पेंटिंग करूँगा या कोई नई तस्वीर बनाऊँगा, वो पहले वाला जज़्बा महसूस नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि अ, इसके लिए कुछ बदलाव मुझे करने पड़ेंगे, ताकि मेरे पास कुछ नए अ, प्रेरणा के अ, जो स्रोत हैं, वो आ सकें या मैं कुछ नए विचार अपनी आने वाली जो तस्वीरें जो मैं बनाना चाहता हूँ, उनके लिए मेरे पास आ सकें। तो इसके अ, लिए मुझे कुछ सुझाव चाहिए थे।
बिल्कुल। उहुँ। हुँ, आपकी बात मैं बिल्कुल अच्छे से सुन रही हूँ और समझ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो भी इंसान बहुत ही कलाकृतियाँ या कहते हैं, जो क्रिएटिव होता है ना, उसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत है ये, जब वो विचारों में कहीं अटक जाए। है ना? चाहे वो रंग भरने से या कुछ। मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ और मैं सुझाव भी दूँगी। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ, ये उबाऊ आपको अपने आसपास के कार्य का जैसे जो समाँ है या स्थान है, उससे हो रही है या कुछ सोच में कमी आपको लगती है कि आप कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं?
अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो अ, स्थान है जो जहाँ मैं जाके अक्सर अ अ, ये कलाकृतियाँ बनाता हूँ, वहाँ पे अ, मुझे नए ख़याल नहीं आ पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेरी सोच जो है वो वहाँ जाके सीमित-सी महसूस होने लगी है मुझे। मैं वहाँ पहले जाता था तो मुझे बहुत नए-नए अ, आइडियाज़ आते थे या मेरे में नए विचार आते थे कि शायद इस तरह से कुछ किया जा सकता है। अब तो ऐसा हो गया है कि कभी-कभी मैं कोई नई अगर चित्रकला करता हूँ या कलाकृति बनाता हूँ, तो मेरा उसमें से भी मन उब जाता है, तो अ ए, ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर नहीं रहा है या मैं अ, नया कुछ अ, नई पेंटिंग नहीं बनाना चाहता हूँ, वो मन कर रहा है मेरा पर अ, उस जो वो जो वातावरण है वहाँ का उसकी वजह से मुझे अ अ, महसूस हो रही है और मैं काफ़ी समय से सोच भी रहा हूँ कि जैसे मैं अटक-सा गया हूँ, मैं बदलाव करने की तो सोच रहा हूँ, पर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा मैं बदलाव शुरू करूँ कहाँ से? अ, उस वातावरण का।
अच्छा। हुँ, हुँ। मैं समझ पा रही आपकी बात हाँ, मैं ना आपको कुछ सुझाव दूँ, उससे पहले ये सोचने को कहूँगी कि जब आप शुरू में जब आप कुछ अपने समय में पीछे जाएँ और सोचें कि जब आपको नए-नए विचार या जो आपने पहले कहते हैं ना तस्वीरें सुंदर-सुंदर बनाई होंगी, तो उनके लिए प्रेरणा आपको कब आती थी? जरा आँखें मूँद के सोच के देखेंगे कि तब प्रेरणा कहाँ से आई और क्यों मन किया या आपने जो भी बहुत अच्छी कोई बनाई हो तस्वीर वो क्या थी उसके पीछे प्रेरणा?
अ, अक्सर जब मैं अ, ये तो कुछ महीनों पहले की बात मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे लिए जब मैं उस अ, स्थान में होता हूँ या उस वातावरण में होता हूँ, तो जैसे अक्सर ये होता है कि मैं संगीत भी सुनता हूँ साथ-साथ में। तो वो अस अ, अक्सर संगीत सुनते हुए मुझे काफ़ी प्रेरणा महसूस होती है वहाँ पे क्योंकि वो एक बहुत ही आध्यात्मिक-सा माहौल बन जाता है। और अ, अगर मैं वहाँ बैठ के संगीत सुनूँ और अपने आसपास का जो माहौल है, उसे अच्छे से अ, अ अ अ, देखने की या उसको अब ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ, तो अ अ अक्सर नए विचार आ ही जाते थे। और मुझे लगता है कि अ, <clicks tongue> ये जो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्टूडियो मैंने बनाया है, उसको बने हुए भी अभी ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब वो बहुत ही नया था, तो शायद मेरे अंदर एक उस नएपन से ही अ अ, जुड़ी एक बहुत अच्छी हाँ, जी, जी, उस नएपन से जुड़ी एक ऊर्जा थी और, अब ऐसा हो गया है कि अ, शायद वो नयापन नहीं रहा है और मुझे अ, जैसे मैंने आपको बताया, बदलाव की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन अ, एक बहुत ही अ, सीमित-सा वो अ, ब अ, वो एरिया है और वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं पड़ा है। कुछ बस अ, मेरे 2-4 कैनवास पड़े हैं और अ, कुछ रंग पड़े हैं, कुछ पेंट ब्रशेस हैं और अ, य बहुत ही सिंपल-सा एक अ, आम-सा माहौल मैंने वहाँ पे बनाया था। तो अब मुझे अ, यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं उसको बदलूँ, तो कहाँ से शुरू करूँ?
आत जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। ऊर्जा आ रही थी, है ना। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, देखिए ये समस्या तो है और अ, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे, कि क्या आप जैसे आपने कहा आप आध्यात्मिक से बहुत महसूस करते हैं जब गाने भी चल रहे होते हैं। मैं समझ पाती हूँ कि हाँ, दिमाग और अ, दिल दोनों का ही कनेक्शन है तो काम अच्छे से होता है। पर क्या आपके साथ जैसे मैं सुन रही हूँ बार-बार कि उस जगह से शायद अब नई ऊर्जा नहीं आ रही, तो कभी आप जब अपने आप को अ, बाहर जाते हैं या क्या कहते हैं ना लोगों से और मिलते हैं या पहाड़ों के बीच में जाते हैं या शांत जगह या शोर-गुल कैसी भी जगह में, कभी आपने ये ध्यान दिया है कि आपकी जो कलात्मकता है, वो और बढ़ती है या घटती है?
हाँ, ये तो है। अ, मेरे लिए ये भी एक अ, एक तरह की चुनौती ही रही है कि मैं बाहर निकलूँ और लोगों से मिलूँ क्योंकि अ, मेरे साथ शुरुआत से ही ऐसा रहा है कि मुझे थोड़ा-सा अ, तन्हा-तन्हा सा रहना अच्छा लगता है। लेकिन चलिए, वो तो अम, एज़ अ, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझे समझ आने लगी है कि बाहर भी निकलना बेहद ज़रूरी है। नए अनुभव करना, लोगों से बातचीत करना और कुछ ऐसी चीज़ों में अम, खुद को अ अ, खुद को लेके जाना जहाँ पे मैं कुछ नया अ, तजुर्बा कर सकूँ। तो हाँ, मैंने देखा है कि अगर मैं अ, चाहे ज़बरदस्ती या चाहे मन से अगर कोई भी नया तजुर्बा करूँ तो मेर मुझे नए कलात्मक और अम, अ, ऐसे ख्याल जो हैं, इंस्पिरेशन जो प्रेरणा के स्रोत हैं, वो मुझे मिलते हैं बिल्कुल। तो अ, होता है ऐसा हाँ।
हुँ। मिलते हैं, ओके, हुँ। ठीक है। ये बात भी मैं आपकी समझ पा रही हूँ। इससे पहले कुछ और बताऊँ, तो आपने कभी अपना संगीत बदलने की कोशिश करी है कि जिस तरह का आप संगीत सुनते हैं, क्या पता उसमें से ही अब अ, रचना नहीं आ रही या कुछ नया तरह का संगीत या बैठने की दिशा या रोशनी की उस कमरे में कुछ कभी ऐसा कोशिश किया है?
हुँ। <smacks lips> बैठने की दिशा तो नहीं बदली है मैंने और ये ख़्याल भी मेरे मन में नहीं आया, तो ये अच्छा आपने एक सुझाव दिया। शायद मैं इस छोटे से बदलाव से ही कुछ पा सकूँ, तो मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। संगीत तो मैं बदलता ही रहता हूँ, संगीत तो ऐसी चीज़ है कि अ, मुझे अ, ब कई तरह का संगीत सुनना पसंद है, कभी मैं बिल्कुल ही गज़लों में चला जाता हूँ और कभी मुझे थोड़ा अ, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा हो ऐसा संगीत सुनना भी पसंद है। तो संगीत तो मैं बदलता ही रहता हूँ, लेकिन अ, ये जो बैठने की दिशा की आपने बात की है, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे और अ, रोशनी से भी शायद मैं थोड़ा खेल सकता हूँ, मुझे लगता है। अ, म शायद मैं कोई वहाँ एक नया लैंप या कोई नई अ, रोशनी की जो अ, जैसा जहाँ से रोशनी आ सके ऐसा कुछ अ, इंस्टॉल कर सकता हूँ। जी।
हुँ, हुँ। हाँ, जी। हुँ, संसाधन कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ बिल्कुल, बिल्कुल। अ, एक और ख़्याल मेरे मन में आया, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप क्या आपका जो ये पेंटिंग वाला काम है, वो आप अपने शौक के लिए ही अभी कर रहे हैं या पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं? कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि अ, <chuckles> हम कभी-कभी जब उस काम को काम समझते हैं, काम की तरह करते हैं, पैसे कमाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पहले आप खाली कला और अपने आप को पूरा करने के लिए करते थे और अब आप आपका पैसा कमाना एक मेन का वो रह गया हो अपने अ, क्रिएटिविटी से उ अपनी कलात्मकता से?
हुँ, जी ये आपने एक अम, काफ़ी अच्छी अ, मैं कहूँगा कि आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि ऐसा हुआ है। और ऐसा-ऐसा भी नहीं है कि मैं अ, इस वजह से पेंटिंग क करनी शुरू की थी मैंने कि मुझे पैसा कमाना है, वो बस एक तरह से हो गया। कुछ लोगों ने मुझे बोल दिया कि आप करिए आपको अ, हम कुछ पैसे देंगे आप हमारे लिए बनाइए। तो वो हुआ है मेरे साथ उसमें एक तरह से अ, एक कमर्शियल आस्पेक्ट आ गया है थोड़ा-सा कमर्शियली मैं देखने लगा हूँ, इस काम को ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इस बात से मना कर दूँ, क्योंकि वो ईमानदारी वाली बात नहीं होगी। तो हाँ ये है अ, कि अब मैं थोड़ा-सा मेरा जो नजरिया भी है वो बदल गया है अब ये सिर्फ़ शौकिया नहीं रह गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वज़ह से भी मुझे अ, इस बात को लेके थोड़ा तनाव ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अ, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो अ, अब अब मुझे कुछ ऐसी तस्वीरें या पेंटिंग्स हैं जो कि स एक सीमित समय में बनानी भी है और मुझे वो जो पहले वाली ऊर्जा महसूस होती थी, वो महसूस नहीं हो रही है। तो य अम, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इस चीज़ को लेके।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बहुत-बहुत मैंने आपको बहुत धन्यवाद आपने मेरे स सवालों का जवाब दिया और जितना मैं समझ पाई, वो होता है ना जब हम कोई शौक को अपने व्यवसाय में बदलते हैं तो ये थोड़ा-सा बदलाव आ ही जाते हैं। है ना और अ, हमें पता है कि ज जब प आपने जैसे खुद एक मुँह से बोला कि अब समय की सीमा, पहले तो जो जो भी कलाकार होता है ना, वो अपने मन से बनाता है, अपने फन से बनाता है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जब उसको मज़े कर रहे थे और बना रहे थे, तो शायद आपके लिए वो ऊर्जा ला रहा था। अब उस कमरे में बैठ के और शायद किसी ने बोला कि मुझे ऐसी चाहिए चित्र, ऐसा चाहिए तो उसके हिसाब से आप बना रहे हैं, मुझे लगता है, तो इसलिए अ, थोड़ी-सी तकलीफें आपको आ रही हैं। तो घबराइए नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी पहलू है ज़िन्दगी का, मैं कहूँगी कि ऐसे में ना आप बाहर निकलिए, थोडे और एक्ज़िबिशन्स में जाइए, है ना जहाँ पे लगी होती है पेंटिंग हो सकता है आपको वहाँ से प्रेरणा मिले। आपने जैसे बोला कि आपको तन्हा रहना पसंद है, तो ऐसी जगहों में तो ज़रूरी नहीं है कि और लोगों से बात करें, है ना? तो लेकिन आपको फिर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं तो ये कहूँगी कि थोड़े पैसे ज जमा करके और देश-विदेश घूमिए अच्छी-अच्छी अ, देखिए क अ, चि चित्र देखिए, मूर्तियाँ देखिए, है ना उससे भी आपको मिलेगी। फिर आपने जैसे बोला, आप आपका स्टूडियो बना ही हुआ है, तो उसमें अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि, "हाँ मैं और रोशनी का व्यवस्था करूँगा या बैठने की जगह अलग करूँगा।" हो सकता है कि क दीवारों का रंग थोड़ा-सा बदल लें। क्या पता उनसे भी आपको मिले है ना, अच्छे से पर्दे हवादार थोड़ा-सा अ, करें और उसको ज़्यादा सोचे नहीं। अ, थो आराम से अपने आप को बैलेंस करके, थोड़ा-सा भगवान का नाम या किसी कुछ किसी भी चीज़ को मानते हो, उसको लेके आप कार्य करें। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप ना अग्रसर होएँगे क्योंकि आपकी आवाज़ में जज़्बा है, तो इस जज़्बे को आगे बढ़ाइए और आप कर पाएँगे छोटा-सा ये बस दिमागी जो कहते हैं ना ब्लॉक हो जाता है, वो निकल जाएगा। तो इससे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा लोगों से नहीं पर एक-दो मित्रों से तो मिले बात करें, है ना? और हाँ, मेरा यही सुझाव रहेगा मैं आशा करती हूँ कि ये आपके लिए कुछ आपकी मुसीबत को हल कर सकें।
जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। अ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन अ, इनको लागू कर सकूँ और जो मुझे अ, इंस्पिरेशन चाहिए वो मुझे जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।
मैं भी बिल्कुल यही आशा करुँगी। धन्यवाद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।